Guarda oggi volevo parlare con te di fiducia no, ehm, e nello specifico volevo chiederti se ci sono dei piccoli gesti quotidiani che secondo te aiutano a costruire o a stabilire, uhm, fiducia.
Mh. Ehm, sì, dipende poi che tipo di fiducia intendiamo, però, tendenzialmente, penso che, mhmm, fare in modo che appunto eseguiamo, portiamo a termine i nostri compiti, impegni, tutte le le abitudini sane che che ci predisponiamo di fare, sono tutte cose che possono nel lungo periodo aiutarci. Poi è vero che, magari, ecco, a volte perdiamo motivazione, siamo più indotti in tentazione, in un certo senso, no, perché magari, ecco, abbiamo tutti un cellulare e ed è un po' una trappola lo scrolling no. Però se se comunque durante la nostra giornata limitassimo o comunque escludessimo eliminassimo anche lo scrolling e piuttosto studiassimo, no, ti faccio un esempio, potremmo aumentare un po', mhmm, la nostra attenzione e quindi anche la fiducia in noi stessi e nelle nostre capacità, come, appunto, se ci allenassimo, no, se invece di stare tutto il giorno seduti ci ci allenassimo, ci prendessimo cura della nostra disciplina, in questo senso.
Sì. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Ecco. Sì. Certo. Quindi, insomma, è fondamentale da quel che ho capito la fiducia in sé stessi ancor prima di ehm, portare o dare fiducia alle altre persone, no? Ma, ehm, tu in che modo diciamo, uhm, stabilisci la fiducia in primis con te stesso, come dire la fiducia in te stesso?
Sì. Beh, mhmm, guarda, mhmm è un percorso un po', capito, tortuoso, no, perché comunque come ti dicevo ci sono momenti che sei un po' più demotivato, sei un po' più preso male, no, però comunque, tendenzialmente, si cerca di, mhmm, andare contro a tutti quei momenti di demotivazione da che derivano magari da un momento di meno risultati o di troppo stress, troppo lavoro. Ehm, questo magari si può fare semplicemente prendendolo per come viene, cioè nel senso che il tempo che hai durante la giornata è quello, cerchi di gestirlo al meglio e coltivando delle abitudini sane, no, che possono essere, appunto, quelle che ti citavo prima, ma anche cose che che ti possono piacere, cioè nel mio caso mi piace anche cucinare, no, oggi ho avuto modo di cucinare e comunque per me è un'abitudine che, mhmm, è appagante, sì, è comunque divertente, no, ehm, poi magari ho fatto i miei genitori contenti, gli ho cucinato un piatto de pasta così. Ehm, sono tutte cose che bene o male ti ti fanno avere più fiducia in te stesso oppure se magari, ecco, li diamo un po' per scontato, no, perché comunque nella vita frenetica di tutti i giorni anche solo trovare il tempo per cucinare è è quasi un lusso in un certo senso. Però
Mh-mh. Sì. Chiaro. Mh-mh. Giusto. Sana, com Certo. Mh-mh. Sì. Mh-mh.
bisogna, secondo me, vivere un po' più con calma, cioè anche se, ecco, io parlo ma sono il primo poi a a essere volto stacanovista, no, concentrato sul lavoro, però, ecco, è un peccato questo. Cioè, magari le generazioni prima di noi, non avendo il telefono, non avendo mille stimoli, mille impulsi, uhm, già solo come tagliavano il pomodoro, si rendeva con cioè come tagliavano il cibo, no, erano più calmi, lo facevano con più lentezza, no? Ehm, noi cerchiamo di ottimizz
Chiaro. Mh-mh. Sì, sì, sì, noi invece al giorno d'oggi cioè tutta questa ehm, siamo immersi da questa velocità nel fare le cose perché sembra che dobbiamo sempre ehm, avere un obiettivo da raggiungere, o sbaglio?
Sì, esatto, poi non so se è una cosa che vivo male solo io, o se è una cosa comune, però penso che, alla fine, sia una sensazione di fondo che che hanno tutti i miei coetanei, tutti quelli della mia generazione, in un certo senso, proprio perché, uhm, il ritmo è più frenetico, no, cioè, mi ricordo i miei professori a scuola mi dicevano che rispetto all'epoca si le si leggevano si leggono meno libri, ehm, ed effettivamente, è vero. Prova a pensare al discorso che appunto magari tot anni fa non esisteva boh, i i la televisione non era di uso comune, okay, i film non erano così sdoganati e quindi tutti leggevano, no, perché comunque era l'unico metodo per, uhm, crearsi delle immagini anche solo mentali, ehm, e quindi, ecco, le persone erano più abituate a leggere, più a un ritmo diverso, perché comunque leggere ha un ritmo più lento rispetto a consumare un contenuto audiovisivo, no? Quindi
Mh-mh. Vero. Sì. Cer Mh-mh. Sì. Certo, ecco in questa diciamo frenesia tu, uhm, oltre alla cucina quali attività, uhm, diciamo ti soddisfano, comunque ti fanno rilassare anche quindi ehm, ti ti ti portano ad essere più più rilassato magari anche a costruire una certa fiducia in te stesso?
Beh, mi piace allenarmi per dirti, no, o comunque anche leggere libri mi piace, anche se appunto, come ti dicevo, magari alcuni periodi leggo di più, altri di meno. Ehm, insomma, mi piace mi piace allenare corpo e mente un po' come facevano come dicevano i romani, no, "me mens sana in corpore sano." Però cioè, ecco, mhmm, il problema è sempre il tempo, quindi devo, mhmm, s secondo me, di base, sono io che non ottimizzo il tempo, no, perché comunque s se vuoi il tempo lo trovi, però, ecco, tra uno scrolling, un un'attività normale tipo cu cucinare e tutto poi, alla fine, la scusa per non allenarmi la trovo sempre <chuckles> e o almeno quest'ultimo periodo qui, sai, sta arrivando il freddo, un po' così, ho un po' di cose da gestire. Però, ecco, allenarmi è una cosa che magari nel mentre mi mi scarica <clicks tongue> e dopo che mi sono allenato mi sento più rilassato, no, più in pace con me stesso, sento che ho fatto qualcosa di positivo per per me, per il mio corpo, per la mia mente. Poi anche leggere e guardare film mi mi aiuta molto a a scaricarmi, ecco. Ehm, <clicks tongue> sono tutte attività che tipo l'allenamento aiuta molto a crearti fiducia in te stesso e poi automaticamente se sei una persona che ha fiducia in sé stesso, riesci a creare dei legami più stabili anche con le persone in cui comunque tendenzialmente almeno c'è più fiducia, no, perché comunque scegli meglio le persone con cui avere un rapporto.
Mh-mh. <chuckles> Cert Mh-mh. Okay. Okay. Chiaro. Mh-mh. Assolutamen Vero. Certo, assolutamente. E ehm, invece hai menzionato il fatto che ci sono comunque dei periodi ehm, un po' più difficili, no, in cui magari la motivazione cala, ecco. In quei periodi quando senti che magari dovresti fare quell'allenamento però finisci per un motivo o per un altro per non farlo, ehm, questo ti crea sfiducia in te stesso? Cioè come mhmm, come la vedi dal punto di vista della uhm, della sicurezza in te stesso?
Mh-mh. Beh, guarda, un po' sì perché comunque, mhmm, è come saltare, no, un impegno che ti eri prefissato con te stesso e quindi poi alla fine della mhmm, della fiera ti ritrovi comunque che ehm, cioè è come se dici: "Okay, ho questo appuntamento, non lo rispetto", uhm, di nuovo "Questo appuntamento non lo rispetto"; okay, quindi non sono capace di rispettare gli appuntamenti che prefisso neanche con me stesso, no, quindi, in un certo senso, anche a livello inconscio, secondo me, rispettare gli impegni che ci si dà e che c che si ha, aiuta a costruire fiducia, a prescindere che sia allenarsi o fare una passeggiata o, non so, leggere un libro, no? Poi nel mio caso magari nel caso dell'allenamento, sicuramente, mhmm, mi sento un po' più fiacco mentalmente se non mi alleno, no, cioè allenarmi comunque dà una bella scarica e e invece non quando non mi alleno mi sento un po' più mogio, mogio, <chuckles> si dice così, no? E quindi e quindi, ecco, quello è un mhmm, è una cosa che non vorrei, capito, che fosse così almeno questo periodo non vorrei che lo lo non vorrei tralasciarlo così tanto, quello sicuramente no. Ehm, però, ecco, è un p è un peccato, però purtroppo devi <chuckles> devi accettarlo, no, perché non è che
Mh-mh. Sì, giusto. Mh-mh. Chiaro. Sì. <chuckles> Certo, cert Mh-mh. I Certo. Eh, sì, assolutamente ma, mhmm, ci sono delle attività, magari, come può essere, ad esempio, lo sport stesso, che hai citato, no, e che, ehm, facendole insieme ad amici o comunque familiari, ehm, ti ti riescono, ehm, diciamo, più più facili o comunque ti riesce più facile avere una certa costanza e, quindi, non solo ritrovare poi fiducia, ehm, in te stesso, ma anche creare, mhmm, un migliore rapporto, una migliore fiducia con i tuoi cari?
Ah. Beh, guarda, in realtà, sono uno che fa molto le cose per conto suo, cioè mi alleno molto per conto mio, quindi no, tendenzialmente no. Uhm, ci sono stati dei periodi che mi allenavo al parco per lo più quando c'erano le belle giornate con qualche amico, però, ehm, con molta meno continuità, cioè nel senso che, uhm, è già un impegno un po' più importante, no, almeno che non hai tutte le tue giornate libere, è un po' difficile andare sempre al parco, stare lì poi alla fine i s si sta anche più tempo, no; io invece comunque, ecco, vorrei allenarmi quell'ora tutti i giorni e o comunque 3-4 volte a settimana e cioè comunque essere abbastanza libero poi, no, nel senso di gestirmi il lavoro, le cose, lo studio e quindi ti direi di no, ti direi che, secondo me, almeno nel mio caso, parte da dentro di me, dalla motivazione che ho con me stesso. Ehm, questo sì e anche le altre cose, anche lo studio, per esempio, è una cosa che ho provato più volte a coinvolgere delle persone, no, e magari alcune cose, però, poi, vuoi o non vuoi, per motivi di tempo, per motivi di allineamenti e tutto, ehm, comunque devi portarti avanti no, se no non non affitti più, capito. Quindi ecco, anche lì preferisco mhmm, pri prioritizzarmi da solo no, fare le cose da solo poi se qualcuno si vuole cioè è motivato e tutto, allora ci aiutiamo a vicenda okay, però se poi si crea difficoltà nell'allinearsi, con i programmi di studio e tutto, bisogna co continuare lo stesso no?
Okay. Mh-mh. Sì. Chiaro. Mh-mh. Mh, ha sens Ah-ah. E Assolutamen Mh-mh. Sì, sì, assolutamente, è è un un ottimo un ottimo punto di vista, nel senso che comunque hai hai sempre cerchi di avere sempre te stesso come punto di riferimento, no, e trovare, come dire, una sorta di equilibrio e poi, ehm, c'è chi si può aggiungere, ehm, o comunque, anche se non si si aggiunge nessuno, alla fine il tuo equilibrio, ehm, cerca di rimanere, ecco, in un qual modo.
Erto, sì, sì, sì ecco, mhmm, forse ecco tipo, mhmm, crescendo poi inizi a studiare manca magari anche da autodidatta no, magari quando studi in classe che seguite tutti lo stesso programma, vi vedete tutti i giorni, perché c'è l'obbligo, no, perché c'è il professore che vi interroga eh, è più facile condividere questi momenti così di studio, eccetera. Poi quando cresci cominci avere uno un lavoro, uno un altro lavoro, uno un impegno, uno un altro impegno, comincia a essere difficile, magari anche solo studiare insieme, no, quindi in questo caso non è una questione di mancanza di fiducia, ma proprio una questione di difficoltà nell'allineare i propri ritmi no, con quelli dell'altro, e quindi di di studiare insieme.
Sì. Mh-mh. Sì. Mh. Eh. Assolutamente. Sì. Assolutamente. E, mhmm, invece nel nel caso di rafforzare i legami, no, con le persone a te care, che siano amici, familiari, ehm, ragazza, parenti, eccetera, ecco, ehm, ci sono delle attività che, ehm, tu hai notato che hanno, ehm, rafforzato la fiducia reciproca, ehm, non so, hai qualche esempio da da condividere?
Eh, guarda, mhmm, dipende molto da mhmm, dal legame che hai con quella persona, no, perché se è un amico, un familiare, uhm, un partner, sicuramente cambia no, però, sì, tendenzialmente ci sono delle attività che magari farle insieme crea cioè fai in modo che il rapporto diventi più solido, più approfondito. Ehm, anche magari, ecco, fare una gita con la mia ragazza, o fare un viaggio, oppure con i miei genitori magari cucinare, uhm, collaborare in casa magari, quando si apparecchia, ehm, mangiare tutti insieme, che magari in tanti <chuckles> tanti lo danno per scontato, ma, in realtà, almeno nella mia famiglia, all'inizio, io non mangiavo insieme, capito, mangiavo per conto mio, quando ero un po' piccoletto. Ehm, e poi, crescendo, ho capito l'importanza di di condividere quel momento, no, i mhmm, e quindi sicuramente sono sono tutte cose, t piccoli gesti quotidiani che possono aumentare un po' la fiducia, raffor ehm, insomma migliorano anche i rapporti, ci permettono anche di godere di più dei rapporti con i nostri genitori, in questo caso. Con un amico potrei dirti, più o meno, la stessa cosa, cioè anche condividere un pasto, ehm, beccarsi per andare a mangiare una cosa fuori o, non so, andare a fare una partitella, a padel o a calcio, qualunque cosa, insomma, ti viene proposto. Poi, nel mio caso, faccio musica, quindi magari ho avuto anche ho fatto qualche sessione con qualche amico, uhm, di vecchia data che che fa le produzioni e si è rafforzato il legame, no, avendo anche degli obiettivi, degli interessi comuni, uhm, sono tutte cose che possono rafforzare il legame e la fiducia.
Mh-mh. Giusto. Mh-mh. Mh. Sì. Sì, sì. Mh-mh. Erto. Sì. Mh-mh. Sì. Ah. Sì. Certo. Assolutamente. E se se tu, mhmm, dovessi dare un consiglio, no, magari a ehm, a una persona che ha poca fiducia in sé o comunque fa fatica a creare una certa fiducia nel rapporto con, ehm, le persone, ehm, insomma in vari contesti, no, come quelli che abbiam visto, quale consiglio daresti?
Mh-mh. Beh di di vivere il rapporto, di non forzare le cose, ecco, di non avere neanche paura di di dire no, perché comunque un rapporto è sano quando ti senti anche libero di di poter dire: "Guarda, oggi non mi va di fare questo, guarda oggi non mi va di ehm, cioè voglio stare tutto il giorno a casa a fare niente": <chuckles> Devi essere libero di di poterlo dire in qualunque rapporto, no, che sia il più nuovo o il più anziano come rapporto, ehm, quindi penso che la libertà sia la base di tutto. Poi anche, appunto, la comprensione magari gli obiettivi e gli interessi in comune, possono aiutare a rafforzare i legami e, quindi, anche la fiducia.
Mh-mh. Giusto. <chuckles> Assolutamen Vero, guarda, io ti ringrazio per aver condiviso, diciamo, tutte le tue opinioni, no, i tuoi pensieri sulla sulla fiducia. È stato molto interessante.
Anche per me è stato molto interessante come sempre, ti ringrazio per avermi dedicato il tuo tempo e avermi ascolta